Mình thấy, ờm, giá viên tại giờ cũng hợp lý nè. Nó mình thấy cũng đâu có mắc mấy cho a, so với hồi xưa. <chuckles> Ờ, mình thấy cũng, ờ, tại do mình nói là mình thấy các bạn xem phim cũng lâu lâu mới đi xem 1 lần, cũng như mình đi xe hàng ngày, lâu lâu mới đi lần, nên là mình thấy giá vé cũng rất là hợp lý, mà nó không gọi là quá tốn kém cho 1 cái lần đi đó, đúng hông?
Ừm. Ờ, ừm. Đồng ý. Ừm, ô kê. Ừm. Vẫn có thể là, gọi là, chi được và coi như đấy là một cái hoạt động giải trí, à, xứng đáng, đúng không? Ừm, thế quay trở lại với cái việc là hiện tại thì streaming đang rất là phát triển, thì không biết là theo cái quan điểm của bạn á, nó có giúp hay là nó có làm tổn hại gì tới điện ảnh độc lập không? Điện ảnh độc lập, hay là phim nghệ thuật và những cái rạp chiếu phim nhỏ á, liệu là có không?
Ừm. Đúng rồi. Hông, m mình mình nghĩ là nó rất là, kiểu như, nó rất là tốt cho cái nền điện ảnh độc lập. Tại vì, à, đôi khi nếu điện ảnh độc lập thì mình, ờ, muốn lên rạp chiếu phim mình cũng rất là khó. <chuckles> Mình nghĩ nếu mà tùy cái nội dung bộ phim nha, đúng hông? Ờ, tùy nội dung bộ phim. Ừm, nó có thể là có các hình ảnh hoặc là nó cái nội dung nó không phù hợp với một quốc gia nào đó thì nó cũng khó để mà được lên chiếu ở rạp ở nước đó. Thì mình nghĩ là mấy cái, a, cái trang web mà streaming như thế này thì nó sẽ thoải mái hơn về cái vấn đề đó. Đó, mình thấy á thoải mái nhất là Netflix, mình thấy hồi đầu là, kiểu, như cái gì cũng lên được. <chuckles> Nói về, kiểu như, ừm, mấy nội dung mà nó hơi người lớn tí cũng cũng lên màn ảnh cũng được, nên là mình nghĩ họ có nhiều cơ hội.
Ồ! Tại sao vậy? Ừm. <chuckles> Ừm, thể loại phi nữa. Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê. Ừm. Ừm, Chính xác. Ừm, tức là, à, như bạn nói là trên streaming thì các cái nền tảng đấy thì nó đa dạng về thể loại hơn, đúng không? Ví dụ như là những cái thể loại kén khách á thì, à, rạp chiếu phim họ cũng cũng còn dè dặt. Nhưng mà trên các cái nền tảng thì nọ họ có thể là đáp ứng được nhiều cái nhu cầu hơn của khách hàng ha. Ừm, cũng hợp lý, mình thấy là cũng hợp lý đấy. Thì không biết là theo bạn thì có cái chính sách gì mà nhà nước hoặc là những cái ngành phim mà nên cân nhắc đối với streaming không?
Ừm, đúng rồi. Ngại nha. Đúng rồi. Đúng rồi.

Vâng, ờ, mình nghĩ là đúng rồi, mình mình nghĩ là nó đúng. Họ chưa có khắt khe mấy và mình nghĩ là họ cũng chả muốn khắt khe đâu, tại vì <chuckles> k ờ, khắt khe quá thì khó kiếm tiền à, là mình nghĩ là nó sẽ không có, ưm, cái cách mà sửa, ờm, về cái vấn đề này, nhưng mà do
Ừm. Ừm, <chuckles> đồng ý, ừm. Ư, ừm.
Mình nghĩ thấy là cái thời đại hiện đại bây giờ thì họ cũng giới trẻ mình cũng khá lịch sự, khó hiếm khi mới gặp cái trường hợp mà thật là khó chịu mà đến phải gọi đến nhân viên, thì nó khác. Ưm, là mình không thấy n quá cần thiết phải khắt khe, đúng hông?
Ừm, đúng. Ừm. Okay, mình hiểu ý của bạn. Ừm, okay. Ừm, nãy giờ thì, à, nói đến những cái nhược điểm của rạp chiếu phim á, thì chúng ta mới thấy là nó toàn là những cái liên quan đến đạo đức, đúng không? Ví dụ như là việc quay lén, hay là cái vấn đề ồn ào trong rạp chiếu phim nhỉ? Thế thì theo bạn á kìa, ừm, cụ thể như là ở thị trường Việt Nam mình đi, các cái chuỗi, ờ, ví dụ như là CGV là nổi tiếng này, hay là Galaxy, hay là BHD đó thì họ có thể làm cái gì để mà có thể giữ khán giả? Ví dụ như họ có thể thay đổi về giá vé, hay là có cách nào để mà thay đổi cái trải nghiệm về nội dung, hay là cái mô hình doanh thu đối với khán giả Việt Nam mình không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ơ, mình mình nghĩ thì, ờ, thì càng có phỉ nhiều ph nhiều thể loại phim thì càng tốt nha, nhưng mà đó cũng khó tại tại vì, à tại mình ở Việt Nam thì cái kiểm duyệt phim cũng khá là khó, đó. Ừm, và, ờ, mình nghĩ họ chỉ cần làm mấy cái nho nhỏ thôi, kiểu như là, ờ, vấn đề đồ ăn hoặc là vấn đề, ờ, vệ sinh trong phim.
Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm. Ờ, ừm.
Và mình mình nghĩ là nhân viên là nên mạnh tay nếu mà có cái vấn đề mà tiếng ồn, có phàn nàn tiếng ồn là nhân viên phải mạnh tay, không được, ờ, để chậm ừm, đúng rồi. Ưm, giải quyết nhanh.
Ừm. Hợp lý, ừm, nâng cao cái trải nghiệm cho người khác ha? Ừm. Thực ra mình thấy ừm, mình thấy là hiện tại là họ cũng đang làm khá là tốt rồi, đúng không? Ví dụ như là có ai ồn ào thì cũng ngay lập tức có nhân viên nhắc nhở. Ừm. Thế còn giá vé thì sao? Bạn thấy là, ừm, cái việc mà bạn chi tiền ra để mua trải nghiệm, ờ, xem phim ở các cái rạp trong vòng khoảng 2 tiếng hoặc hơn 2 tiếng với cái mức, ừm, giá vé như hiện tại là bạn thấy có hợp lý không?
Mình mình nghĩ Ừm. <laughs>

Ờm, mình nghĩ mình nghĩ nhà nước chính sách thì, ờm, cũng không có nhiều mà có thể quản được cái cái việc streaming như thế này. Tại vì mình thấy hiện giờ thì, ờ, mỗi một cái nền công ty nó có một cái nền tảng riêng, mình thấy mới nó bắt đầu nó hơi bị tốn ph tốn kinh phí ha, thì Disney cũng có riêng, phải hông? Ờ, Amazon cũng có riêng, ờ, riết là ai cũng có riêng, như là phim nó được, à, chia đều ra mọi bên, nên là mình thấy nó cũng nó cũng cái điều này nó cũng đã khó cho người, à, người xem. Mình nghĩ là nếu mà người xem ừm, cái này tùy người xem, kiểu như, người ta vote với cái ví tiền của họ thôi, nếu mà họ không thích thì, ừm, thì họ sẽ chọn đi chỗ khác. Đúng rồi, cũng khó mà nó ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Đúng. Ừm, lựa chọn thôi ha. Ừm. Đồng ý, nó tùy vào thị hiếu ha, ừm, thị hiếu và nhu cầu của mỗi người nữa nên cũng x không có liệu không có một cái chính sách gì rõ ràng để có thể can thiệp vào một cách rõ ràng ha, ừm. Như vậy thì, ờ, ờ, vẫn sẽ là tùy vào cái thể loại và tùy vào cái nhu cầu của bản thân mà bạn sẽ chọn rạp chiếu phim hoặc là chọn streaming tùy, đúng không? Ừm, chứ còn không có cái nào là bác bỏ hoàn toàn và cũng không có cái nào là theo đuổi một mình, đúng không? Ừm.
Ừm. Ừm. <laughs> Ờ. Ừm, chính xác. Đúng rồi. Ừm, mình ờ, mình nghĩ cả trong tương lai sẽ không có cái nào mất đi cả, <laughs> nó sẽ cứ tồn tại chung với nhau.
Ừm, đúng rồi, mình nghĩ là nó sẽ phát triển song hành, đúng không?
Vâng.
Ừm, OK, đồng ý với bạn, ừm, OK, ừm, hôm nay chia sẻ với bạn về cái suy nghĩ về, à, ừm, rạp tương lai của rạp chiếu phim và streaming á, thì cũng khá là thú vị, mình cũng, ơ, học được rất là nhiều những cái, a, quan điểm hay ho của bạn. Chúc bạn luôn luôn tận hưởng được những cái bộ phim thật là thú vị và có thể <chuckles> có nâng cao được cái trải nghiệm của mình nhá.
Rồi, ờ, mình cảm ơn ha, nay nói chuyện với bạn Ừm hứm. <chuckles> À, vâng.